完璧主義っていうのがあると思うんですけど、あの、それを、こう、手放していくコツみたいのってありますか？
はい。 いや、今ね、私も実は、その、手放そうと努力をしてるところなんですけれど、はい、まだ完全に手放せたわけではありません。
あ、そうなんですか。 あ、そうですか。あの、ん、ん、ちょっと、もうちょっと詳しくお尋ねしたいんですけれども。実際どんなことなんでしょうか？
はい。 はい。 まずね、あの、ま、これは仕事場で私、なんかいつも、「あなたは完璧主義。だから大変なのよ」ってずっとずっとっていうことはないね、よく言われる時が、これまであったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、それで、あの、仕事で、ま、プロジェクトがあって、やっぱりプロジェクトひとりで、まあ、すごく小さな規模のね、なんか、ひとりでできてしまうな、あの、すっごく小規模のプロジェクトから、何人もグループを作ってやっていくプロジェクトってあるんですけど。
ええ。 ええ。 あ、そうですね。ええええええ。うん。
はい。その、何人かでやる時に、あの、「あなたは完璧主義だから大変なのよ」とか、「完璧義だから、他の人がちょっと大変」っていうのを言われたことがあるんですね。
はい。 あ、そうなんですね。あ、でも、まあ、人はそう言うけれども、ご自身としては、どんな風にかん思ってらっしゃるんですか？
はい。 なんか、私はそれを言われるまでっていうのは、ま、プロジェクトなので、え、もちろんこの計画、なん何月何日から何月何日に行って、ま、その、何月何時その、細かくまたここまでに何をしてここまでに何をして、最終的にこの日に完了するっていうのもあって、プラス
ええ。 ええ。 ええ。 まあ、そうですよね、ええ。
はい。それと予算もあるわけじゃないですか。ね。はい、で、その予算内で終わらさせて、しかもその結果こういうものが出来上がっているっていう、ね、プロジェクト全体のそういった色々な計画があるわけですよね。
うん、その通りですよね、ええ。 ええ。あ、まあ、真っ当というか、まあ、そうですよね、ええ。
はい。で、それで、それを、ま、あの、例えば10人だったら10人のグループで、ま、担当あなたはここっていう風な決めてやっていくんですけれど、ま
ええ。 あ、まあ、そうですね、ええ。
ま、その10人いたらですね、あの、10人みんながそれぞれ自分の責任範囲を、ま、スケジュール通りにちゃんとやってくれていれば、ま、時々はね、あの、予想もしなかったとか、予期できなかったことが起こりうることもあるので、その中で調整が必要なことはもちろん発生するんですけど。
はい。ええ。 まあ、そうですよね。
はい、でもやっぱり人によってはね、こう、ちゃんとできるはずのことを、まあ、あの、日程通りに終わらせていなかったりとか。
ええ。
うん、何か、まあ、ちょっと思った以上に多分、ま、その人のね、ススキルとか知識があると思って、えっと、任せたりしていても、何かちょっと足りない部分とかがあって。
あ、まあ、それは確かにありそうな話でもありますね。
そうなんですよ。で、でも私としては、ま、あの、やっぱりプロジェクト、これは日程通りに、え、予算通りにちゃんと終わらせるようにしたいというか、ま、その計画は
ええ、ええ。 あ、まあ、まあ、まあ、そうでしょうね、ええ。
で、ま、やっぱりそこでやっぱりその人に、ま、なんとか挽回をしてもらうように要求はするわけですね。
うん。まあ、そうでしょうね、ええ。
そしたら <laughs> でもそうすると、ああなたはきつすぎるとかね。<laughs> あのうーん。とか期待値が高すぎるとかね。<laughs>
はい。 なるほどね。うーん。 うーん。まあ、確かに、まあ、ありそれそれもありそうな話ですよね。ええ。
<laughs>
まあ、うん、なかなかね、あの、誰がどのぐらいのスキルで、どこまでできるっていま、人によってこう まちまちなとこは、あるというのはあるんですよね、ええ。
そうなんですよ。で、まあ、あの、そういう風にね、周りから言われて、私最初は、なんでそれがいけないのって、だって、ね、あの、会社にとっても、ちゃんと例えばそれを終わらせなかったり、ま、予算オーバーしちゃったりとか、まあ、その計画通りのね、成果物が出なかったりしたら、会社にとっても良くないのに、なんでそんなこと言われるんだろうって、これちゃんと終わらせるために、<chuckles> 必要なことなのにって最初思ってたんです。
うん。 ええ。 はい。 ええ。 はい。 ええええ。 あ、なるほど。 あ、はい、ええ。 なるほど、うんうんうん。まあ、それはそれでそれはそれです。正しいですし、ね、はい、それは、なんとなく分かりますよ。はい。
<laughs> それで、まあ、でも、いまあ、よく考えてみたら、その中で、例えば遅れてる人とか、あの、ちゃんとできてない人の、ま、そのできないなりの理由とかね、ま、単純に、怠けているというところは別にして、まあ、できていないんだったら、それなりの、例えば理由とかを、ちゃんと、まあ、聞いてあげてね、何か、ま、サポートが、必要であれば、その、何かね、どういうことが必要とか、「なんかできることある」とか、えっと、これ遅れてるけど挽回の為にね、どうしたらいいかなとか、なんか、みんなでなんか、ん、「こういうとこあるかな」って言って、まあ、ちゃんと、こう、い聞いてあげて、ま、それによってね、あの、サポート必要なサポートをしてあげた上でも
ええ。 ええ。 うん。 うん。 あ、そうですよね。ええええ。 はい。 なるほど。 うん。
もしできなかったら、そこ以上は、なんか、あの、自分でコントロールできる部分と
まあ。 ええ。
どうしても、そのやっぱり、あの、プロフェッションの場でみんな仕事してるので、一人一人に責任を持ってやってもらって、ま、必要なものも全部与えた上で、できない場合の、ま、コントロール、自分ではできない部分、どうしてもっていうのを少し、こう、区別をした方がいいかな。
はい。 はい。 なるほど。 はい。 ええええ。 はい。 あ、なるほどね。あの、まあ、確かに計画立ててその通り、ま、いかないことの方が多いぐらいのつもりで、本来はね、計画はして、あの、遅れた時どうするかまではある程度考えとく必要も、実はあったりもするので。
ああ、はい、はい。 はい。
おお、まあ、あ、大体、人の能力って、まあ、予定の8割ぐらいできるぐらいに読みってないと、まあ、大体裏切られるというかですね、ええ、それはありますよね、確かに、はい。
<laughs> <laughs> いや、でもほんと、仰る通りなんですよね。私はそういう風にプロジェクトがあったら、もうその100%ね、その通り、こう、できないといけないっていうような感じで、こう、自分では無意識のうちに頭ん中で、こう、作り上げてたと思うんですよ。はい。
ええええ。 ええ。 うん。 ええ。 なるほど。はい。 ねえ。なんでまあ、あの、実態を見て、ええ、まあ、次からあの、8割ぐらいで、なっても間に合うように考えるしかないんですよね。はい。ええ。
<laughs> 確かにね、そういう、こう、予備日といか、バッファを設けておいて、ま、その通り行かないことがあるので、まあバックアップも考えつつですね、あの、皆さんにはあんまり言わなくてもいいかもしれないですけど、ね、自分の頭の中ではそうですよね、80%ぐらいと思っていて、20%のところは、なんかあった時にも対応できるように準備をして、うん。それは本当に役に立つと思います。
そうですよね、はい。 はい。 そうですね。 あ、もちろんそうです。はい。 ええ。 そうですね。で、まあ、はい。 そうですね。で、また、あの、先に進められる人も中にはいるでしょうから、あの、8割しかできない人用に、まあ、す合わせて、プロジェクトの線表とか引くと、終わっちゃった人には、なんか、え、おん他カバーしてもらうとかっていう余裕もできるので、ま、そうやってやってくしかないかなみたいな、はい。
はい。 ああ、確かにね。 そうですよね。この、ほんっとに先ほど言ったね、10人のグループだと、<chuckles> 遅れる人もあれば、なんか、期限よりも確かに早くできてしまう人もあるので、そうですね、なんか、やっぱり100％の期待がやっぱり完璧主義に繋がっていたんでしょうね。この人が、え、例えばこの仕事いつまでって言ったらそれを終わらせられないと、ね、自分ではもう、ああ、イラっと来て、またこの人はやってないとかですね。<laughs>
ええ。 はい。 そうですよね。うんうん。 ああ、まあ。ええ。 ええ。 まあ、人の期待って、まあ、8割ぐらいできたら、かなりできたなと思っているぐらいでないと、ま、やってけないところはあってですね。そんな感じにしてますけどね、ええ。あとは何だしょうね、あの
確かに。 うーん。
う、調整しなきゃいけないことって必ず発生するじゃないですか、なんでも。
そうですね。なんか、おひゃくパーセント計画通りとか思った通りに進むわけではないので、ね。はい。
やええ。 ええ。そうですね。からそれを、何てのかな、あの、入れた上で作るっていうのが、まあ、あの、一番いいのではないかなと感じはしますけどね。ええ。
そそうですね。その上で、あの、あと自分で思ったのは、自分で、かあの、コントロールできること、ま、自分がどうするかっていうことですよね。うん、結局自分がそのプロジェクトをリードしていく立場だって、自分ができることは精一杯、え、その時できる精一杯をやっておいて、あとの人方々に対しては、さっきおっしゃるようににじゅっパーセントの余裕をもや置いてみておく。うーん。
うん。 そうです。 はい。 そうですよね、はい。 ええ。 まあ、ほんすね。で、もう一つはご自身の部分も全く同じように考えた方が良くて、あの、人間なので、体調が悪くなることがあれば、あの、何が起きてもおかしくないですし、うまくいってないところのカバーに回ることの方が必要な場合もあるので、あのそう、で、逆に言うと、あの、リーダーの、あの、活躍しどころって、そういう時にどうやって調整して、元に戻していくかで、そこが多分見ていると思うんですよね、色んな人たちは。だからそこで、 逆にそこでうまくやると、後々も評判も良くなるし、あの、遅れてる人からも相当感謝されるので、その場合は。
はい。 なるほど。 うーん。 確かにね。 <laughs> 確かにね。あの、全部順調に行ってる時はリーダーだってほんとに、あの、何もしなくてって言っては変ですけど、ね、あの、それで進んでいくと、やらなくてもね、あの、皆さんがちゃんとやってくれて、何も予期せぬことも、え、起こらないまま、でも、ま、それがありえないので、何かあった時に柔軟にリーダーがどう対応して、また、まとめて引っ張っていけるっていうかっていうのは確かに重要なところですよね。柔軟なたいうん。
はい。 あ、ま、その通りですね。はい。 はい。 ええ。 うーん、はい。 そうですね。はい。 うーん。 そうです。 で、えええ。である面、そこそこそここそ、あの、腕の見せどころだと思って、ま、ちょっと、こう言っちゃあれですけど、楽しんでやってかないとやってられないみたいなとこは確かにあるかもしれないです。はい。
<laughs> <laughs> そうですね。なんか本当、自分がとにかくコントロールできるところは精一杯っていうと風に思ってたんですけど、ま、自分自身にもおっしゃるようにできない100％ね、常にっていうことは、ね、いろいろ体調のこともあるだろうし、そ
そうですよね。うん。ええ。 そうですよね、ええ。 はい。あるいは、その、トラブルだとか、あの、プロジェクトが予定通り進まないカバリングの方が重要だったりするので、ええ。
はい。
はい。
ま、そういうふうに思って。
そっちに時間を割かなきゃいけない場合もありますねってことですね、はい。
そうですね。そういう <chuckles> 余裕をもう少し持てるようにはしていきたいとは思いつつ、最初に言ったように、あの、今そのように努力をしている最中なので、あ、そうですね、少しずつそういう方向に。まだまだちょっと自分の中を振り返ってみると、あ、やっぱりなんか、うーん、完璧にこの、やちゃんと100％完了したい、やりたいとか、やって欲しいっていうのも両方まだ
ああ。ええ。そう、 はい。 ええ。 そうですね、はい。 うん。 あ、そっちの ね。うん。ええ。
あると思いますね。人に対しても自分に対しても。
ね。まあ、そうやってくと、その、いそれぞれの方の、なんて言うのかな、仕事のスタイルとかも分かってくるでしょうし、あの、まあ、この人は、あの、割と予定通り行く人だし、この人は、あの、すごくできると思えば、引っかかっちゃうところがあるとか、分かると、まあ、ある程度、ん、8割ぐらい見といた方がとか、それ読めてくるんじゃないかなって感じはしますよね、はい。
ああ、なるほどね。あの、まあ、確かに何人かいて、大体、ま、この人は、ああ、ちゃんと時間通り、あるいは、時々は早くできる人、この人はちょっと、ま、いつもの仕事ぶりを見てると、ちょっと遅れがちと言うか、期限があまり守れない可能性がある人なので、ま、それも、まあ、あの、プもしプロジェクトのリーダーであれば、ええ、分かった上で、その余裕を少し、予定とか、最じ後の成果物にも見て進め方がいいような気はしますね。仰る通り、はい。
うん。 うーん。 あ、そうですね。うんうん。 あ、そうですね。はい。 うん。 そう、ね。 あ、はい。なんで、意外とその辺を問われるので、リーダーは、さらに上のところからは。結構、あの、それはそれで、ハイレベルではあると思うので、はい。
うーん、そうで
うーん、そこに挑戦してくぐらいのつもりでよろしいんじゃないんでしょうかね。
<laughs> そうですね、皆さんの、ほんと、実力値も、ええ、ちゃんと評価できるようにした上で、ええ、バックアップ策も、あるいは何かあった時に柔軟に対応できるようにもしておきながら、はい、進めるようにすれば、そうですね、完璧主義は少しずつ手放せそうな気がしてきました。
はい。 ええ。 はい。 はい。 そうですね。 ね。 いや、ね、あの、そうすると結構いろいろ感謝されると思います。非常に。いろんな所から。はい。
あ、はい、そうですね。これから少しずつ、そちらにできるようにしていきたいと思います。
あ、そうですね。はい、あの、頑張っていただければと思います。
今日は、どうもありがとうございました、聞いていただいて。
はい、ありがはい、ありがとうございました。
失礼いたします。